Bah z moi j'y crois parce que si, heu, je les intente en en justice pour avoir utilisé mes mes données personnelles, heu, c'est moi qui gagne, hein. Parce que j'ai j'ai signé un accord hein. Comme quoi bah voilà, heu, j'ai pas envie. Voilà donc heu, s mmh.
C'est clair. Et surtout, heu, Méta, ils ont eu déjà eu plein de alors je sais pas si c'est un procès mais devoir rendre des comptes, par rapport à ça, en plus hein. C'est très souvent, heu, qui le gars-là, Zuckerbeck, il il y va heu
Mmh. Mmh. Ouais, ouais. Mmh.
il va, heu, je sais plus comment ça s'appelle? Au en tout cas devant devant devant des gens pour rendre des comptes à la commission, là, il va rendre des comptes. C'est pas la 1re fois lui. Même si on lui il il sait qu'il ne doit pas le faire, il il trouve des failles et il fait quand même et après il se fait questionner, il est il est tout rouge, il répond aux questions-là.
Ouais. Oui. Non, mais Mmh. Juger quand même. Oui, oui.

Qui me dit: «Oui, heu, vous êtes vous êtes», ça ça remonte, hein, c'était vraiment avant les sc de données de données, heu, téléphoniques, tu vois tu vois? Les scandales et heu, elle m'appelle, elle me dit: «Oui, on est au courant que vous êtes arri emménagés ici, on a un Crédit Mu Crédit Mutuel» et je lui dis: «Comment vous savez que j'ai aménagé ici? Comment vous savez?»
Mmh mh. Ouais. <laughs> Mmh mh. Et elle z a dit et ils ont dit quoi?
Ça faisait à peine, heu, genre, heu, je crois qu'elle m'a elle m'avait dit: «Ah, mais on est au courant dans le ne ne» en gros, t un truc un peu bizarre, genre, dans le voisinage, on on sait ce qui se passe dans le voisinage, et je dis: «Mais non, je suis pas intéressée», j'ai raccroché. Ça me semblait fou déjà à l'époque.
Mmh. Waouh! Non, non, non, n déjà, ça, c'est je pense, ça, c'est du ça d c'est de l'arnaque, heu, je pense. Parce qu'aucun banquier ne t'appelle comme ça, pour te dire: «Eh beh, est-ce que vous êtes intéressé pour venir chez nous?», tu vois? heu, c'est c'était c'était une arnaque, heu, je pense, hem, t tu as bien fait de de raccrocher direct, hein. <chuckles>
Peut-être, ouais, ouais. C'est p c'est pas faux, ouais, ouais, c'est vrai, c ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, ouais. Je t'avoue, c'était bizarre, hein.
Mmh. Ouais.

OK. Mmh, c'est-à-dire?
Je trouve je trouve ça fait bah, en fait si je suis sur un site et qu'il me propose il me remontre ce que j'ai commandé avant ou ou j'ai recherché avant, je me dis: «Bon au moins ça reste dans le même cadre, ils font leur travail. Ils veulent me remontrer, peut-être que moi j'ai changé d'avis, peut-être que je sais pas».
OK. Mmh. Oui. Oui, oui.
Mais c'est quand je sors de la page Amazon et que là, je vais sur, heu, juste Google ou sur une page qui a rien à voir et là je vois une pub du même produit, là je me dis: «Attendez, là, il a un truc. Là, j'aime pas».
Oui. Il y a auc <chuckles> ça c'est ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est perturbant parce qu'en gros, heu, heu, ben, en fait, heu, dans si tu as un autre, tu as pas forcément envie de voir, heu, bah, voilà quoi, tu sais tu as pas envie d'être influencée par ton choix, quoi, par, heu, par tes par tes recherches. Donc, heu, ouais, je comprends, je com je comprends, heu, le sentiment, c'est c'est malaisant.
Tu vois la Mmh mh. Bah, oui. C'est ça. Complètement. Beh oui, ça fait ça fait vraiment genre, heu, on te on te scrute, on te on t'observe, on on est là, on quand tu tapes, on regarde, tu vois?
C'est malaisant. Mmh. Postales Mmh mh. Ou des fois même des des fois, tu n'as pas forcément b besoin, en fait, de de faire quelque chose et il t'écoute, heu, tu vois? Je me dis, heu, en fait, heu, comment ça se passe, à quel moment à quel moment d'ailleurs ils ont ils ont commencé à nous écouter? Je me demande.
Mmh mh. Eh oui. Je sais pas. Mais tu sais quoi? Moi un jour, moi c'est mon mon téléphone, je je j'ai toujours un petit truc un petit truc pour cacher la caméra.
Ah ouais?
Et heu, ouais, ouais, ouais, moi ça m'a ça m'a rend tout m'a rendue parano. Et là je là, j'en ai plus, mais j'avais aussi des petits bouts de d'écouteurs, tu sais, heu, écouteurs, heu, des prises jack que je branchais dans les prises jack de mon ordi et de mon téléphone, pas qu'on m'entende, tu vois. Bah, tiens, un jour, j'enlève la caméra, j'enlève le scotch que je je devais faire un truc et heu, quelques jours après, dans mes photos, je regarde et je vois quoi? Je vois une selfie de moi.
Oui. Ah. Oui. Oui. Oui. OK, bizarre.
Sauf sauf sauf que sauf que dans la camér dans la photo, mes 2 mains sont en évidence. Donc qui prend la photo?
Oui.